Jadi gini ya, akhir-akhir ini, aku tuh ngerasa kalo teman dekat aku itu, kayak mulai menjauh, gitu. Jadi, hubungan kita mungkin bisa dibilang nggak sedekat dulu ya, kalo dulu itu, eee, bisa dibilang kita itu soulmate-lah satu sama lain, dan mungkin bisa dibilang, mmm, lumayan sering chat-an ya, mungkin kayak dalam seminggu itu bisa dibilang, 4 hari chat-an, kayak gitu. Cuman, seiring berjalannya waktu, aku nggak tau kenapa gitu, eee, kayak hubungan ini tuh nggak mu mungkin nggak sedekat dulu lagi gitu ya, kalo dulu tuh aku ngerasanya deket banget, terus kalo misalnya, hangout, itu gampang banget. Nah sekarang itu, mmm, kayak sulit banget untuk ngajakin dia, hangout gitu, aku nggak tau kenapa. Terus setelah aku pikir-pikir, itu tuh, apa ya, hubung eee, suasana ini berubah, dan hubungan aku sama dia itu jadi berubah karena, eee, dia punya pacar, gitu. Jadi, eee, bisa dibilang awal-awal punya pacar ini, mungkin kayak 2 tahun pertama, aku nggak ngerasain efeknya langsung ya. Cuman sekarang itu udah berjalan, cukup lama, jadi kayak mungkin, tahun ke 4 apa tahun ke 5 gitu, mmm, aku ngerasanya, teman aku ini, nge kayak ngepasang boundaries gitu loh. Kayak mungkin, aku mikirnya, dia lebih nyaman sama pacarnya, atau mungkin kayak dia ngerasa nggak terlalu butuh lagi gitu, kalo dulu kan mungkin karena teman SMA, itu kita satu sekolah bareng. Nah kuliah tuh beda beda kampus gitu ya, jadi, mmm, kayak butuh teman aja gitu tetepan, kayak untuk hangout bareng. Nah, mmm, kalo, apa ini tuh udah mau lulus-lulus kuliah mungkin, dia itu ngerasanya kayak, oh udah nggak terlalu apa ya, mungkin dia udah terlalu dekat juga sih, sama, pacarnya sekarang. Cuma itu tuh bikin aku kayak ngerasa, mmm, apakah benar itu feeling aku, atau cuman kayak negatif thinking aku aja gitu sih.
Mmm, ya. Mmm. Mmm, oke. Mmm. Mmm, baiklah. Mhm. Mmm, sip. Oke deh wah, aku, eee, ini ya, mendengar, eee, kedengaran ka apa, eee, cerita Kakak gitu ya, kedengarannya Kakak itu emang lagi, eee, nyimpen gitu ya, perasaan yang berat nih. Eee, dan, eee, rasanya mulai kehilangan, e seseorang yang mungkin dulu dekat banget kan Kak ya sama Kakak gitu. Perubahan kayak gitu tuh memang, eee, bisa bikin tentunya ya, cukup inilah ya, cukup bikin dada sesak gitu ya apalagi, kalau Kakak sendiri nggak tahu nih apa yang berubah gitu. Nah, mungkin, mmm, kalau kamu, e ingat lagi nih Kak gitu ya, momen-momen terakhir, mmm, sama teman Kakak tersebut gitu ya, apa sih yang biasanya bikin Kakak tuh mulai ngerasa ada jarak?
Benar. Oke, m eee, yang momen aku ngerasa ada jarak itu, apa ya, dari kuantitas pertemuan kita, gitu ya, bisa dibilang kalo dulu itu sebulan sekali atau dua kali gitu. Nah sekarang itu mungkin kayak 3 bulan sekali, tapi kita baru ketemu gitu. Padahal, mmm, dulu tuh kayak disempet-sempetin gitu, dan kayak dulu tuh, lebih ke dua arah ya, jadi kayak aku ngajakin, dia tuh juga sering ngajakin, gitu. Jadi kayak, eee, 50-50 lah hitungannya kalo persentase dalam suatu hubungan pertemanan gitu ya. Nah tapi kalo sekarang tuh aku kayak ngerasa lebih sering ngajakin gitu, yang mana nggak apa-apa banget, cuman, masalahnya dia tuh kayak, eee, entah nolakin gitu loh. Aku bingung juga ini apakah feeling aku doang, ataukah, dulu itu sebenarnya dia juga pernah ada momen nolakin, cuman aku lupa. Nah tapi kalo yang, sekarang tuh aku kerasa banget gitu, kayak, mmm, kalo misalnya dia nolakin. Cuman, aku nggak tau alasannya dibuat-buat atau enggak ya, kayak misalnya nih dia bilang, "oh" eee, misalnya kayak "oke besok kita keluar". Nah, pas hari H-nya, itu tuh kayak dia selalu banget, sering banget, tiba-tiba batalin. Jadi kayak, aku bingung banget nih kenapa kok hari H baru dibatalin gitu kan, biasanya, kalau misalnya nggak bisa atau ka nggak pengen tuh kan udah dari jauh-jauh hari ya. Jadi, mmm, aku jadi mikir-mikir nih, kayak aku nih, eee, ada salah nggak sih sama dia. Cuman aku kayak, nggak terlalu berani konfrontasi gitu, karena, tipe pertemanan kita nggak yang, maksudnya kita berdua tuh, nggak punya kepribadian untuk saling mengkonfrontasi gitu sih.
Oh ya. Mmm, sip. Mhm. Mmm, baiklah. Mmm, ya. Mmm, walah. Iya. Hmm, oke deh. Wah, kedengarannya, eee, perubahan itu memang pelan ya Kak, tapi berasa banget nih, gitu. Kadang hal kecil pun, ya bisa bikin hubungan, eee, hubungan yang dekat gitu tuh kerasa jauh. Nah, tapi pas Kakak coba, e ngobrol gitu, atau mungkin mendekati, eee, teman Kakak tersebut lagi gitu ya, Kakak ngerasa respon, mmm, teman Kakak tersebut, itu berubah nggak sih?
Heeh, iya aku ngeras ah, nggak sih, kalo misalnya kayak udah ketemuan, itu tuh aku ngerasa kayak dia itu adalah, eee, teman yang, dulu banget kita kenal, gitu. Teman yang seru, teman yang kayak bisa aku ajak obrol apa aja, dan teman yang lucu gitu. Nah cuman kalo misalnya udah nggak ketemu, itu tuh kayak, eee, udah nggak ada komunikasi lagi ya, by chat gitu. Jadi, mmm, ibaratnya, kalo dulu tuh kayak gini ya, misalnya kayak kita, eee, aku lagi ngalamin sesuatu, misalnya kayak, mmm, aku beli makanan yang enak banget, gitu, nah aku tuh, eee, kayak ngirim ke dia gitu kayak, "ih ini makanan enak banget, kamu harus coba" gitu. Nah, biasanya dia juga balik ke gi kayak gitu ke aku gitu, jadi aku ngerasa kayak, oh ini tuh, eee, apa ya, perasaannya sama dan setara gitu lah. Tapi, makin ke sini, kalau misalnya nggak lagi ketemuan aku ngerasa kayak, mmm, aku doang nih yang kayak ngirim foto, atau ngabarin, atau kayak, eee, apa ya, ngirim video-video lucu gitu, sementara, dia kan kayak nggak, udah nggak terlalu lagi tuh, eee, kayak kontak duluan, ataupun ngirim-ngirim hal yang mungkin sebenarnya nggak terlalu penting sih. Jadi mungkin di situ aku ngerasa, responnya dia, mmm, ada perubahan ya, kalo misalnya aku bandingin sama dulu gitu. Karena, mmm, apa ya, karena aku bingung nih, ini tuh apakah perasaan bias ataukah perasaan beneran gitu kalo misalnya dia menjauh. Jadi, eee, tapi dari akumulasi yang ada dia tuh kayak, eee, responnya kurang bagus, kadang tuh cuman jawab singkat, gitu aja sih.
Mmm, mhm. Mmm, ya. Oh, gitu. Hmm, sip. Mhm. Oalah, iya ya, eee, mungkin, eee, perubahan respon sekecil apapun gitu Kak ya, bisa banget nih kerasa, nyenggol, eee, hati gitu kan ya, gitu. Nah cuman kalau, eee, Kakak lihat ke belakang gitu ya, Kakak tuh ngerasa perubahan ini tuh munculnya setelah, kejadian tertentu, atau memang, eee, begitu aja tuh, kayak ya udah pelan-pelan tuh, lama-lama jadi kayak, "wah ini, kayaknya arahnya udah beda nih," gitu?
Heeh heeh, iya aku ngerasa kayak, mmm, lama-lama aja gitu, nggak ada momen besar yang kayak gimana-gimana gitu, karena, mmm, apa ya, perubahannya itu mungkin perlahan-lahan ya, tapi ada di titik yang di mana, aku tiba-tiba kayak nyadar aja gitu, kayak keinget gitu, apa, loh, kok gini ya, kok ada perubahan drastis banget, gitu. Kalo dulu kan, eee, bisa dibilang kita sering banget lah, eee, sebulan sekali itu keluar gitu. Nah sekarang itu kok, sulit banget gitu aku ngajakin ketemen ketemuan dia, nah terus aku tuh, sempet sih kayak nanya serius gitu, tapi kayak bercanda ya, maksudnya tetap kayak, "ih kenapa sih kamu sulit banget diajakin." kayak gitu. Tapi dia kayak, mmm, bilang ya kayak, "aku emang nggak bisa." kata dia cuma gitu, tapi dia kayak nggak menjelaskan apa-apa dan, aku nggak tau sih dia ngerasanya, mmm, apa ya, ada jarak juga atau enggak gitu. Jadi, bingung nih kalo misalnya, aku nanya duluan dikira aku yang kayak negatif thinking atau posesif, yang mana aku nggak mau, hal itu terjadi gitu ya, dan bikin dia nggak nyaman gitu. Jadi, sebenarnya, mmm, aku juga, eee, pengen minta saran sih enaknya, aku harus melakukan apa gitu, karena kayak sayang banget gitu kalo misalnya pertemanan ini jauh, terus akhirnya berakhir. Karena kan, eee, bisa dibilang udah banyak banget ya dari aku SD, SMP, mungkin SMA juga, awalnya deket banget, tapi tiba-tiba karena, mmm, kurang komunikasi akhirnya tiba-tiba menjauh, terus kayak sama lost contact gitu. Nah untuk temanku yang ini aku kayak, berharap untuk, apa ya, tidak menjauh gitu lah, karena udah deket banget gitu aku ngerasanya.
Mmm, iya. Mmm. Mhm. Mmm, ya. Betul. Mhm. Iya. Mhm. Oalah. Mhm, oke deh, wah, benar banget ya, mmm, pola-pola kecil kayak gitu tuh, eee, cukup sering Kak ya, jadi tanda awal gitu. Dan, eee, Kakak juga cukup peka banget lah ya, sampai bisa ngerasain ada yang berubah nih, gitu. Nah mungkin dari cerita Kakak, eee, masukan yang bisa aku kasih gitu ya, mmm, ada kemungkinan gitu, mmm, bahwa, teman Kakak itu tuh mungkin lagi berada di fase hidup tertentu gitu ya, e eee, yang ngebuat, eee, akhirnya berjarak tuh, tapi, sebenarnya jarak itu tuh bukan selalu tentang kesalahan Kakak, gitu. Hubungan dekat tuh memang kadang, berubah bentuk gitu loh, ketika, mmm, seseorang mungkin lagi penuh dengan urusannya gitu. Dan, Kakak lagi mencoba untuk memahami nih, tanpa nyalahin diri sendiri gitu kan, itu bukti, eee, Kakak punya hati yang lembut. Nah perasaan kehilangan yang Kakak rasain, itu valid banget Kak, karena, kedekatan emosional memang bikin seseorang itu tuh jadi bagian dari rutinitas dan rasa aman. Nah, yang bisa Kakak lakukan sekarang, ya, adalah, eee, cukup menjaga ruang yang tetap hangat aja tuh, tanpa memaksa. Terus Kakak juga bisa, eee, kasihlah sedikit jeda gitu loh, sambil, eee, tetap membuka pintu komunikasi ya, yang, eee, biasanya bisa bikin hubungan tumbuh ulang, eee, dengan cara yang mungkin lebih dewasa lagi, gitu. Dan, Kakak juga boleh jujur tuh dengan, teman Kakak tersebut gitu ya, tentang apa yang Kakak rasain, tanpa, eee, nuntut jawaban gitu. Cukup ya kasih tau ajalah, bahwa ya, Kakak tuh, ini loh, kangen loh gitu dengan kedekatan, eee, interaksinya gitu, interaksi pertemanan, eee, yang dulu gitu, dan, eee, pertemanan Kakak sama teman Kakak tersebut, gitu loh. Kadang, eee, sebuah hubungan tuh sebenarnya nggak hilang gitu, cuman, ya geser aja gitu, supaya bisa, eee, nemuin lah bentuk baru yang lebih sehat dan, eee, lebih tenang lagi, gitu, Kak.
Mhm mhm. Mhm. Mmm, iya juga sih, mungkin, mmm, apa ya, ada titik ya, di mana dia mungkin kebingungan juga, terus kayak kata kamu tadi dia, mungkin sebenarnya lagi di fase hidup yang susah atau bisa dibilang, eee, sedikit stres ya. Cuman, mmm, iya sih aku pikir-pikir dia tuh emang anaknya agak tertutup ya, kecuali kayak aku nanya banget, detail, terus maksa, baru deh dia mau jujur gitu. Tapi, mmm, kayak nggak kepikiran aja gitu, kalau selama ini mungkin aja dia sedang melewati masa-masa sulit ya, karena, mmm, mungkin nggak mau nyusahin juga, dengan ngomong ke aku, dan mungkin dia, eee, lagi struggling ya ibaratnya, ya itu dengan menjaga jarak lah, karena, eee, bisa dibilang ya, orang yang mungkin struggling, terus kayak, stres, itu kan energinya kayaknya habis juga ya, untuk kayak dia bersosialisasi gitu. Jadi, mungkin aku akan lebih paham sih, mmm, ke depannya. Dan juga, eee, aku coba deh beraniin diri ya, untuk nanya ke dia, atau mungkin untuk bilang ke dia apa yang aku rasain saat ini, gitu. Cuman aku takut banget, eee, kerasanya cringe gitu karena, mmm, kita nggak pernah kayak ngomong yang segininya gitu dan, di sisi lain aku takut juga dia denial, dia bi aku takut bilang kalo misalnya, ini perasaan aku aja gitu. Nah kira-kira, menurut kamu batasannya sampai mana sih?
Iya. Mhm. Oke. Oke. Mhm. Betul. Mhm. Iya. Mhm. Boleh. Mhm, boleh banget. Mhm. Oke. Oke, nah mungkin kalau untuk batasan mungkin lebih ke kayak ini kali ya, aku juga bisa rekomendasiin gitu, kayak solusi nyata gitu ya Kak ya, gitu. Kakak bisa banget nih, mungkin kalau misalnya kurang enak gitu ya secara langsung ngomongnya bisa banget kirim pesan aja yang sederhana, dan, nggak menekan gitu. Misalnya kayak, eee, maaf nih ya gitu, aku, eee, cuma mau bilang nih, aku kangen banget ngobrol sama kamu, gitu. Kalau, eee, kamu lagi banyak hal, aku ngerti banget kok aku cuman pengen hubungan, eee, kita tetap hangat. Nah itu bisa banget Kak disampein, terus jangan lupa juga untuk ya kurangin lah overthinking dengan, eee, ngebuat catatan kecil juga, gitu, Kak.
Mmm, iya iya benar sih, yang, untuk via chat itu menurut aku masuk akal banget ya, karena aku kalau misalnya secara langsung emang nggak enakan banget. Jadi, aku akan lakuin nih, saran kamu untuk nge-chat dia aja, dan beritahu perasaan aku. Wah, makasih banyak ya sarannya, aku jadi tercerahkan nih, dan mungkin aku lebih bisa positive thinking ya akan keadaan aku.
Mmm. Oke deh. Iya. Iya, oke deh Kak, aku juga makasih banyak ya, ini udah mau sharing-sharing nih, sampai jumpa lagi.